والله كويس جدًا. بُصي، خلّيني كده آخذ دُور إيه مين، فاكرة واحد اسمه مفيد فوزي، خلّيني أسألِك وأحاورِك وأكلمِك، بُصي، في الحتّة ديّة بالذات يعني، أنا آآ الإجابة مش عارف أنتِ هتجيبيها إزاي أو هتقوليها إيه بس براحتِك. اللي هو بقى ال الزمن دلوقتي الأغاني المصرية دلوقتي، اللي هو بقى ظَهَر دلوقتي حاجات تقريبًا الموضوع اختلف خالص، تقريبًا هو واخدين فكرة الrap الأمريكي بس اتحرَّف بقى بشكل كده ادِّي ادِّيني في الچركن تركِن وادِّيني مش عارف في إيه أعمل إيه وأسوي إيه و الكلام ده كلّه، <tsk> ف أ أنتِ شايفة ال شايفة الأغنية المصرية أو الفن المصري في الأغاني بالذات الأغاني، رايح فين والّا هو كده خلاص، يعني هو كده خلاص مَصر وِقفِت في حتّة الأغاني بقى لمّا الناس دي ظَهرت والكلام ده؟
أيوه <laughs> <giggles> .آه ماشي. إمم. لا، لا، لأ، مصر ما وقفِتش خالص، بجد فيه أغاني حلوة جدًا، أنا عارفة نوع المزيكا، اللي أنت بتتكلم عليه. أنا ما باحبش نوع المزيكا ده. بس هو مختلف عن الrap يعني الج المثال اللي أنت قلته د ده مش rap، لأني باحب الrap المصري جدًا، بس نوع المزيكا اللي أنت بتقول عليه أنا شخصيًا ما باحبوش، بس أنا دايمًا عندي قاعدة كده في المجال بتاع الفن كُلّه، أنا ما عنديش مشكلة في ألوان مختلفة جدًا من ال من المزيكا أو الفن، يعني ما عنديش مشكلة إن النوع ده يبقى موجود، أنا ما باحبوش وما باسمعوش، بس فيه ناس تانية بتسمعه، يعني وكل واحد حُر في ذوقه يعني
إمم. إمم. بس مش ملاحظة إن هو بقى الطاغي؟ يعني أنتِ مثلًا هل عندِك أمثلة في الزمن دوّة للأغاني المصرية، أغاني مصرية حلوة؟
آه، طبعًا عندي أنغام بتعمل بتعمل مزيكا وبتعمل كلمات حلوين جدًا، جدًا، جدًا، آآ ناس مو آه، آآ أَدِي 1 لأ، ده يالّا نِعدّ <chuckles> عمرو دياب.
أَدِي واحد. ماشي ده مش هيعدّوا ت مش هيعدّوا 4. <laughs>
أ ب ه ب ب بالدنيا. <giggles>
بالضبط يعني حرفيًا حرفيًا مش هيعدّوا 4، يعني وبك مصريين، مصريين مثلًا.
لأ والله لا، لا، لأ، فيه. وبعدين ال الح الحتّة بتاعة الrap كمان بجد. لأ، هو الrap بجد، عندنا شكله كويس أوي، يعني أحمد مكي هو اللي طلَّع الrap ف ف في مَصر، بس آآ ما يِخلِفه لأ، ناس بجد بجد عباقرة وجميلة وعندهُم حاجات حلوة، وبيعملوا ديسات زَي ال زَي الرابات ال العالمية. لا، لا، لأ أنا م يعني لأ، مَصر كويسة جدًا على فكرة وعندها أذواق كتير بصراحة.
آه. أنا معلوماتي وِقفِت بصراحة كانت عند شيرين و وأنغام برضو مع إني أنغام كنت مسقطّها وأنتِ ف وأنتِ فك افتكرتيها بصراحة <laughs> أنا فاكِرها إن هي بسيدي وصالَك بس يعني.
<laughs> لأ <giggles>
جميل أوي. والله حاجات حاجات حلوة أوي وأغاني جميلة وبترجَّع ذكريات جميلة جدًا يعني. خلاص تمام، نكمِّل مع بعض مرّة تانية بقى، نشوف الأغاني بتاع الأيام دي، نشوف نضبطها إزاي. شكرًا جدًا ليكِ
إمم. أكيد. نكمِّل مع بعض مرّة تانية. شكرًا ليك.